eich. Ja, hi. Du, ich wollte mal was mit dir besprechen. Und zwar, ähm, finde ich nicht so richtig die Balance Balance zwischen Erholung und, äh, meinen ganzen sozialen Verpflichtungen. Ähm, jetzt ist es bei mir so, dass ich, äh, alleinerziehende Mama bin von 3 Kindern. Wir leben auch in einem großen Haus, wir haben 'n großen Garten, wir haben Tiere und ich habe auch 'n unheimlich großen Freundeskreis. Familie wohnt bei mir in der Nähe und, äh, ja, ä und ich würde mich so gern mal halt erholen, ne? Und es ist echt schwer, also, da wirklich
Mhm.
hinzukommen, sage ich mal so.
Mhm. Ja, das ist total verständlich. Also, dir geht es da nicht alleine so. Ähm, wir haben so viel jeder hat so viel immer zu tun und immer, ja, so viele eben Verpflichtungen, die man da hat, vor allem bei so 'nem großen ähm, ja, bei so 'ner großen Familie auch. Du hast, äh, als Mutter da eben und also, total verständlich. Ähm, also, wie viel Zeit könntest du dir denn so immer nehmen? Also, hast du sehr viel, ähm, um die Ohren so in etwa, dass du also, weißt du so so deinen Zeitrahmen, den du dir immer nehmen könntest?
Mhm. Mhm. Ja, also jetzt ist es so, ich habe einen Job, den da kann ich immer mal stundenweise gehen, das kann ich mir auch so aussuchen, wie ich mir das in der Woche einteilen möchte. Und dann habe ich noch einen 2. Job, den kann ich von zu Hause machen. Ähm, da kann ich mir auch einteilen, ob ich das nun früh, mittag, abends machen möchte, das ist also völlig egal. Ja, und da so 'n bisschen auch die Zeit zu finden und gerade zu Hause, das ist ziemlich schwer für mich, da zu sagen: „Okay, ich nehme jetzt mal 'ne Stunde, ähm, äh, und erhole mich da wirklich." Weil ich da auch immer wieder irgendwelche Arbeiten vor mir sehe, ne, oder meine Eltern, die rufen mich dann an, weil die das ja nun auch wissen, dass ich da mit der Arbeit ziemlich flexibel bin. Und ja: „Kannst du denn, äh, mal vorbeikommen, und, äh, wir bräuchten da mal deine Hilfe", und klar, das macht man natürlich für die Eltern, ne?
Mhm. Mhm, ja, voll voll verständlich.
Aber aber ich, äh, muss irgendwie versuchen, mir da so bisschen
Mhm.
Freizeit für mich freizuschaufeln, ne?
Auf Ja, auf jeden Fall. Ähm, in welcher Zeit in welcher Tageszeit oder Abendzeit, in welcher Zeit fühlst du dich eigentlich so am erholsamsten? Also, was ist so deine bist du bist du jetzt 'n Morgenmensch oder eher 'n Nachtmensch? Also, wo hast du so 'n so 'ne Zeit, wo du sagst, okay, da das ist so so deine ja, da würdest du dich könntest du dich am besten erholen?
Ja, also, äh, ich würde sagen, dass ich bin ich bin 'n Frühaufsteher schon wegen den Kindern, ne? Ich stehe immer früh um 6:00 schon mit denen auf und mache dann auch die Tiere und so. Die können ja natürlich auch nicht vernachlässigt werden. Und da fühle ich mich eigentlich immer sehr wohl, weil ich auch immer zeitig ins Bett gehe und frisch. Aber, wie gesagt, sobald die Kinder dann aus dem Haus sind, äh, setze ich mich dann ans Laptop, mache dort Arbeiten oder mache die Hausarbeit und, ne, das, was halt alles so anfällt, das, äh, mache ich dann. Anstatt mir da wir anstatt da wirklich mal zu sagen: „Okay, jetzt nimm dir mal 'ne Stunde, mach da, keine Ahnung, Yoga oder 'ne Meditation.“ Ich bekomme das einfach nicht hin, ne?
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja ja, das ist, äh, total verständlich. Ähm, wie also, bist du sehr wie so 'ne also, eine Art People Pleaser oder kannst du mit Neinsagen also, kannst du das gut? Also, kannst du da schon eher sagen so: „Okay, ne, das das, da sage ich jetzt ab“, obwohl jetzt eben jemand aus der Familie oder Freunde Hilfe braucht? Oder fühlst du dich dann eher so: „Okay, ne, das das ist meine Verpflichtung, das muss ich machen“? Also, wie schwer fällt dir das dann?
Ja. Also, früher ist es mir ziemlich schwergefallen. Da habe ich mir auch einiges aufgehalst, wo ich dann echt erschöpft gewesen bin und dann auch lernen durfte, nein zu sagen, ne, zu bestimmten, äh, Situationen. Da habe ich jetzt wirklich schon sehr differenziert und gesagt: „Äh, hat das jetzt wirklich Priorität, ne? Braucht der Mensch mich jetzt wirklich oder kann ich da auch mal absagen?“ So wie, äh, eine Freundin, die jetzt, äh, keine Ahnung, irgendein Problem hat, was sie mit mir bereden möchte. Da kann ich zum Beispiel auch mal sagen: „Okay, ähm, ja, ich verstehe dich da, aber heute passt es grade nicht bei mir.“ Die wissen ja auch alle, was ich so w w w für Verpflichtungen habe. „Aber lass uns doch, ähm, morgen mal reden, ne?“ Also, das habe ich schon gelernt, nicht komplett, ähm, da immer ja zu sagen. Und, äh, ich sage dann auch gern ab. Ich hatte auch so 'ne Situation, wo ein ja, nicht Freund, aber Bekannter, äh, der hat mich dann versucht, auch so 'n bisschen auszunutzen, ne? Und da habe ich dann wirklich 'n Riegel davor geschoben und habe gesagt: „Ne, also, weißt du, wenn du nicht siehst, was ich hier alles so drumherum noch machen muss, ne?“ Und der ist dann der ist mir dann auch so 'n bisschen ja, der war dann auch so 'n bisschen komisch drauf. „Ja, dann brauche ich dich halt gar nicht mehr fragen.“ Also, es war schon ziemlich toxisch, ne? Und da habe ich dann auch so 'n bisschen Abstand genommen und habe mir gedacht: „Ne, also, das das brauche ich jetzt echt nicht.“ Ich habe dem echt oft geholfen, und wenn man dann einmal nein sagt, dass er dann gleich so reagiert, das ist ne.
Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Mhm. Mhm. Mhm. Nein. Wow, okay. Mhm. Voll. Nein, das ist nicht nicht normal auf jeden Fall. Also, ja, wichtig ist es, äh, für dich, da auf jeden Fall deine Grenzen zu setzen, und das hast du auch auch da richtig gemacht. Und wie er dann da reagiert darauf, das ist da kannst du gar nichts für. Also, es ist total ähm, ja, ne, das ist auch nicht in Ordnung von seiner Seite. Also, du hast es richtig gemacht, aber genau eben ein wich ganz wichtiger Punkt, eben diese Grenzen zu setzen, auch nein sagen zu können und eben dann abschätzen zu können, was also, diese Prioritäten eben, was was ist jetzt also wichtig für dich, ähm, in dem Moment? Weil klar, Freunde, Familie und so, für die ist es in dem Moment total wichtig, weil sie brauchen diese Hilfe, sie brauchen irgendwas oder sie wollen Zeit oder irgendwie irgendwas. Und für dich, ähm, wäre es halt dann wichtig, da dann da zu priorisieren: „Okay, ähm, ja, das ist jetzt eher das kann man auch auf nächste Woche vielleicht verschieben.“ Und die meisten, ich meine, Familie und Freunde jetzt bis auf den einen, der da 'n bisschen blöd reagiert hat, sollten's ja eigentlich auch verstehen können. Ähm, ja, ansonsten, also, was, ähm, ich auch dir noch als Tipp so mitgeben könnte, wäre, dir so 'n bisschen, ähm, einen Zeitplan festzulegen, wo du so dir ei so feste Erholungszeiten einbaust und die dann eben in dein ja, in den täglichen, äh, Ablauf mit äh, mit drin hast. Du meintest ja, du bist eher auch ähm, ja, also, du stehst auch ziemlich früher viel früher auf oder bist früher früher wach, weil, ja, Pflichten als Mama, und natürlich, ähm, vielleicht dann sogar noch 'n Ticken früher aufstehen, wenn noch alles ganz ruhig ist, das Haus ganz ruhig ist, ähm, dir schon mal 'n Kaffee machen, dich noch ins Bett legen und einfach schon, wenn's nur 15 Minuten sind, also, so in kleinen Steps. Ich meine, klar, der Tag ist nicht so lang im Endeffekt, und da ist viel zu tun, aber dass man sich so immer so vielleicht so kleine Pausen gönnt, weil dann dann, ähm, gehen nicht andere Pflichten auch verloren. Also, sagen wir mal jetzt, äh, bevor du aufstehst, 15 Minuten immer noch, die du immer nur für dich hast. Hol dir deinen Kaffee, bevor alle wach sind, bevor du alle wecken musst. Und dann, ähm, ähm, bevor du, äh, oder wenn du Mittagspause hast, zum Beispiel, da noch mal vielleicht, ähm, bevor du dann die die den anderen Job anfängst, den du ja daheim machen kannst, dass du dir sagst: „Okay, bevor ich das mache, gehe ich immer noch 'ne 1/2 Stunde spazieren für mich selbst alleine, ohne Kinder.“ Ohne Kinder sind ja dann eh, äh, ne, im Kindergarten oder in der Schule. Ähm, Handy weg. Das ist auch würde ich auch wichtig, äh, sehen, weil dann bist du nicht die ganze Zeit, genau, ähm, erreichbar. Ähm, und dann vielleicht noch mal abends. Also, dass du vielleicht so 'ne
Ne. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. <chuckles> Ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Genau. Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm, mhm, ja. Ja, genau.
So insgesamt ist es dann vielleicht auch nur 'ne Stunde, aber dass du immer so 15 Minuten hier, 30 Minuten da, abends dir noch mal 'ne 1/2 Stunde irgendwo gönnst. Ähm, glaubst du, du könntest äh, du könntest das das einbauen bei dir in den Alltag?
Ja, also, das mit dem Spaziergang klingt echt, echt gut, weil wenn ich zu Hause bin, dann dann klar, dann sieht man die Dinge, die noch gemacht werden müssen, ne? Und dann, äh, machst du das automatisch. Ach ja, die Wäsche muss noch gemacht werden und da muss noch abgewaschen werden und ne? Äh, weil man dann noch so im Hinterkopf hat, ah, wenn du das jetzt nicht machst, dann, äh, bildet sich da so 'n Riesenberg, äh, an Verpflichtungen, die du dann noch machen möchtest. Aber so ja, das ist echt gut. So setze ich mich ins Auto, fahre mal irgendwo in den Wald ohne Handy und nehme mir da einfach mal 'ne 1/2 Stunde. Das könnte ich ja auch. Wir haben ja auch 'n Hund, äh, normalerweise gehen meine Töchter mit den Hund spazieren, aber der kann ja auch zweimal am Tag gehen. Da freut er sich, glaube ich, auch, ne?
Mhm. Ja. <chuckles> Mhm. Mhm, ah, ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja, total.
Ja. Ja, das das klingt echt gut, dass ich das wirklich, ähm, früh, wenn die Kinder aus dem Haus sind ähm, vielleicht ein, 2 Stündchen arbeite und, äh, dann einfach mal sage: „So, jetzt schnapp ich mir den Hund und gehe mal raus und laufe da mal 'ne Stu.“ Das das klingt wirklich gut, weil dann bin ich weg. Weißt du? Dann sehe ich das nicht, diese ganzen Verpflichtungen und das fällt mir dann wahrscheinlich auch leichter.
Mhm. Genau, genau. Ja. Ja, und wenn und ich meine, ich würde es auch, ähm, so so 'ne Art als, äh, Ritual machen, also, dass es wirklich immer so ist. Und dann wissen auch Familie und Freunde, okay, das sind jetzt deine 30 Minuten, die du für dich brauchst. Da gibt's kein Wenn und Aber, also, wirklich auch kommunizieren. So, das ist jetzt da gibt's jetzt kein, ähm, zwischendrin noch irgendwas kurz, sondern, ne, das ist jetzt dein, äh, deine deine Me-Time, würde ich sie nennen. Und, äh, die du dir auch nehmen solltest und nehmen willst und musst und, ja, bei so so kurzer Zeit also, vielleicht dann auch in längerer Hinsicht, kann man sie auch 'n bisschen länger machen, diese Pausen, und dann bist du bis du dich erholt genug fühlst für deinen Tag so in etwa.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Genau, genau. Ich meine, da da tankt man ja dann auch automatisch dann wieder Energie auf, ne, wenn man so 'n schönen Spaziergang macht im Wald, ne, und hat dann auch genau, hat dann auch wieder Zeit für die für die anderen Sachen. Vielleicht bin ich ja dadurch dann auch abends wieder ein bisschen fitter und kann vielleicht noch so 'n so 'ne kleine Yoga-Einheit machen, wenn die Kinder dann im Bett sind, überlege ich mir grad so, ne, das
<clears throat> Ja, rausgehen, mhm. Ja, genau, ja, das ist auch 'ne gute Idee.
wäre vielleicht auch noch mal also ich muss das wirklich mir festsetzen, vielleicht auch so aufs Handy für den Anfang, dass dass ich so 'ne Erinnerung bekomme und dann, wenn die Routine drinne ist genau, dann, äh, kommt da wahrscheinlich auch wieder die diese Balance von von Erholung und sozialen Verlie Verpflichtungen rein, ne? Das klingt echt gut. Als ja?
Genau, fest einteilen, ja. Mhm. Oder oder dir noch ja, ja genau, also auf jeden Fall dir noch so Post-its irgendwo aufhängen, so ha Pause machen, Pause machen, spazieren gehen. <laughs> Genau, <clears throat> genau. Gerne.
Ja. Genau, genau. Am besten so ans Laptop, ja, super. Also, ich danke da erst mal vielmals für diese ganzen Tipps, die du mir gegeben hast, werde ich auf jeden Fall mal so machen. Danke dir.
Super. Ja, liebend gerne. Ciao!
Ciao!